Bazısı da aynen dediğin gibi karşıtlık üzerinden kimlik kazanır değil mi? Yani, bir şeyi doğru yapan, eee, kesim olduğu için de kendi kimliğiyle gurur duyar. Yani biz onlar gibi yapmıyoruz, biz daha doğruyuz diye kendine bir şey, eee, tanım atfeder, bir, eee, eee, bir bir dü e düzenleme yapar, eee, sahip olduğu şeyle ilgili. Doğru söylüyorsun evet. Eee, ya, biraz aslında o karşıtlıklar yani biraz felsefeye gireceğim ama aslında işe de e yarıyor bazen, eee, ama bazen de işte pratik anlamda gerçekten çok saçma sapan, ııı, kavgaları tartışmaları beraberinde getiriyor. Aslında bunun kökeni şey insanın, eee, şey içgüdüleri. Yani, yabancı her zaman tehdit demek. Yani, o ilkel kabilelerde de böyle mesela işte bu eski atalarımız da hep bu şekilde yaşamış ki, eee, bi bir sonraki nesle aktarabilmiş yani, eee, kendisini. Eee
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru, gerçekten öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok haklısın. Bak nesil dedin ya burada, hani, bu mesela nesiller arasında da gerçekleşen bazı, eee, durumlardan bir tanesi. Hani, eski nesiller, yeni nesilleri gördüğünde şey diyor değil mi? Bak bizim gibi değilsiniz, biz böyle değildik diyorlar. Neden? Çünkü kendi neslinin farklılaşmasında olan bir tehdit olarak görüyor bunu, değil mi? Farklı bir şey görüyor, yani bazı insanların yaptığı, eee, kendi, e neslinden farklı yapılan, farklı şeyleri gördüğü için ben böyle yetiştim, sen de benim gibi yetişmeliydin aslında diye düşünüyor, değil mi? Bir korku var aslında orada.
Hı hı. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Evet, evet. Aynen öyle. Tabii, yani genelde hep böyle şey bir korku bir tehdit değil mi? Yani, eee, kendini hangi işte kategoriye koyuyorsan, işte bir din temelli, eee, iki farklı, ııı, dinin bir çatışması ise işte, eee, iki taraf da aslında kendini diğerine, eee, şey, diğerlerini kendisine tehdit olarak görür. Çünkü neden işte, eee, geçmişte bazı savaşlar yaz yaşanmıştır ve hani din böyle hani, eee, şey üzerinden gider, emm.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.